Iya pernah juga ya pasti kan orang tua tuh suka anaknya itu yang yang terjamin aja gitu kan apalagi, kita nih perempuan gitu kan harusnya cari kerjaan itu yang ini aja, yang pasti-pasti aja gitu kan, kalau kerja di perusahaan luar kan kamu tuh lembur kan sampe malem kan, sampai malam lembur lah, apalah, kayak jadi budak corporate gitu kan, Kak.
<chuckles> <chuckles> Iya kan? Iya bener. Bener bener bener bener. Betul, ih, betul banget. <laughs> Heeh, betul betul banget, betul, Kak.
Iya di seb tes-tes tapi, emang gak ada minatnya ke sana gitu kan, nah, sebenarnya sih yang lebih bawel tuh ya keluarga yang lain-lain gitu loh, kayak tante gitu kan, om. Nah kalau orang tua pribadi langsung sih ya ngomong-ngomong dikit tapi ya ikutin maunya kita aja gitu.
Ah, oh. Heeh heeh. Heeh heeh. Heeh heeh. Iya betul betul, lebih kayak menerima gitu ya, tapi kayak mungkin agak berat hati ya. <chuckles>
Iya. Iya gitu sih aduh, nah beneran Kak benar-benar sampai kayak muak banget gitu kan, dipaksa-paksa lah, dibawelin gitu kan tapi muak banget, kayak gitu. <chuckles>
Oh betul betul banget. Heeh. Heeh, betul betul betul, betul betul. Iya iya dan kayak, mmm, apa tadi, kayak nambahin ya, kayak, eee,"Enak kan perempuan ini jadi PNS." Nah, ada juga yang ngomong kayak, "Enak loh kalau misalkan menjadi PNS nih, bisa nganter-nganter anak nanti, bebas gitu," kayak, lah heeh, iya bener, lah kayak lah gimana sih kan kerja kok bisa sebebas itu gitu, aku yang kayak, eee, apa aku yang sebenernya udah muak gitu dengan pemerintahan, terus kayak lihat dengan kinerja tuh kayak, pengin marah gitu loh Kak. <chuckles>
Iya. Heeh heeh. Ah, itu dia, sering tuh mode kayak gitu. <chuckles> E Ah iya itu. Oh gitu. Iya, mhm, sering tuh jadi iming-iming kan kayak, "Nanti kalau misalnya pas istirahat siang tuh bisa pulang dulu, misalnya mau masak, ke pasar, ba baru balik ke kantor lagi," terus kan, sebenarnya itu jam kerja juga kan, jam istirahat kerja, kenapa pulang ngapain lagi tuh. <chuckles>
Iya! iya. Iya, betul betul, heeh, betul betul, jadi kayak emang beda beda apa ya prioritas gitu kali ya Kak, tapi kayak mereka itu merasa ininya paling bener gitu loh, apa, pendapatnya gitu pad terus pendapat kita kayak, gak bener terus kayak, iya, oke, di zamanmu paling bagus kan kerjaan PNS gitu kan, tapi kayak kalau sekarang kayaknya lebih bergeser gitu kan.
Iya, mhm. Mhm. Iya iya. Iya. <chuckles> Iya betul, nah, kadang-kadang ya kalau kayak tadi tuh, kan soal kerjaan, mungkin masih umum gitu ya sering jadi obrolan kan, kritikan, kadang-kadang hal-hal receh sederhana juga sering tuh Kak jadi kritikan. Contohnya nih pengalaman aku ya, misalnya waktu wisuda gitu kan. Masalah dandanan atau make up aja itu jadi ribet gitu ya, "Wah ini jangan gini dong, ah, lipstiknya yang merah dong biar jelas di foto, bla bla bla." Kan, ya kan aku yang wisuda, aku yang difoto ya, terserah aku dong dandanannya kayak gimana. Nah ada juga tuh yang bawel kayak gitu. <chuckles>
Mhm mhm. Iya iya, heeh heeh. Heeh heeh, apa tuh apa tuh? Heeh heeh. Heeh heeh. Heeh. Oh. Heeh heeh, heeh heeh, oh. Iya, iya. Betul, betul betul. Oh, iya iya iya, bener bener, itu mmm, aku juga sih ada temen kayak gitu kasian banget dia tuh, eee, selalu cerita kayak heeh, dia selalu cerita ke mamanya kayak bilang, "Ih, kamu gendut deh," gitu kan padahal te anaknya sendiri gitu loh Kak, terus kayak apa, "Kamu diet deh," gitu. "Kamu jangan pakai make up ini loh keliatan menor kayak ibu-ibu," gitu kan, dia bilang gitu. Nah terus tuh kayak heeh, iya terus jadi kasian, temen aku tuh terbukti jadi dia tuh punya kepercayaan diri yang rendah gitu loh Kak, karena dia tuh anggap
Heeh. Iya kan. Ya ampun, terus? Iya iya iya. Ya ampun ya, semua. Iya kan jadi takut-takut, mhm mhm.
Heeh, betul betul, dia nganggep dirinya itu jelek gitu loh Kak jadinya.

Iya, betul banget. Aduh, jadi, seolah-olah kayak, eee, dari sisi mereka, dengan mereka udah menikah duluan, itu udah kayak prestasi yang besar banget gitu ya, jadi lupakan prestasi orang lain gitu YA. Padahal kan, dari sisi aku sendiri juga ada kelebihan gitu kan, yang yang udah punya gitu, tapi mereka cuma bangga-banggain, eee, ini aja kan, karena mereka aja yang udah menikah duluan gitu, ya ampun.
Nah, heeh heeh. Heeh. Heeh heeh. Heeh heeh. Oh, heeh heeh. Heeh heeh. Heeh heeh. Iya. Betul. Iya, mereka nggak punya prestasi lain, tukang ngeselin banget sumpah. <chuckles>
<laughs> Iya. Nah biasanya sih orang-orang yang suka kayak gitu sih gitu ya, karena mereka ada lebihnya cuma dari sisi ini, nah itu aja kan mereka bangga-banggain. Aku perhatikan sih, biasanya seringnya kayak gitu. <chuckles> sendiri.
Iya. Heeh. Heeh. Betul. Heeh, betul betul. Dan mungkin kayaknya, apa ya heeh, dan mungkin dia tuh kayak ngerasa biar dirinya tuh lebih baik gitu kan, jadi di kayak dia berusaha merendahkan Kakak, gitu loh. Jadi kayak, "Ini loh, enak loh," gitu. Kakak tau nggak sih yang kayak video-video yang beredar antara Luna Maya sama siapa gitu loh, terus, eee, si itunya ngomong kayak, "Enak loh nikah, coba deh nikah," gitu, ngomong ke Luna Maya. Tau nggak sih yang itu?
Nah, iya iya. Nah iya benar. Heeh? Oh ini, ya? Ya ya, pernah pernah lihat aku kalau itu. Kan teman sendiri ya. Iya padahal kan teman sendiri kan itu, kenapa kok dia ngomong kayak gitu kan. Nah, kurang lebih sama lah niat teman dekat aku itu ya. Tapi untungnya ya sekarang aku memang udah langsung menjaga jarak gitu ya, karena ya, buat kita deket dengan orang yang suka mengkritik. Nah, kalau misalnya keluarga mungkin masih oke lah, harus silahturahmi ke keluarga. Tapi kalau teman-teman ya, mungkin sekedar cukup temenan di sosial media aja kali ya, gitu kan. <chuckles>
Iya iya, itu ngeselin banget, aku liat, terus aku kayak bayangin teman Kakak kayak gitu, iya. Betul. Betul betul, iya. Heeh. Oh, heeh heeh. Betul. Betul betul. Betul betul. Betul betul. Mhm mhm. Heeh heeh. Wah, betul betul. Kayaknya permasalahan kita sama nih Kak. <chuckles> Eh, iya iya, benar benar, heeh. Betul betul, tapi kayak kalau apa ya jadinya, Kakak kan punya teman yang mengkritik, terus meng keluarga yang mengkritik, jadi Kakak tuh kalau se ketemu teman yang kayak, eee, atau keluarga yang kayak, yang bilang, kayak, "Nggak apa-apa kamu" ada nih Kak, ceritanya teman aku tuh, teman deket banget ya ini kayak top tier gitu istilahnya. Dia tuh bilang kayak, "Kamu udah benar kok, apa, nggak terburu-buru nikah. Ini aku udah nikah, tapi kayak, apa, emang berat banget," gitu. Padahal dia tuh nikah sama, eee, pacarnya yang kayak udah 7 tahun Kak, tapi dia bilang kayak, "Kamu, e kamu udah benar kok, kamu nggak terburu-buru, tenang aja," gitu. "Kamu nikmatin dulu deh, puas-puasin dulu," gitu, teman aku tuh malah. Terus kayak heeh, terus aku kayak terharu, kayak "Ih baik banget ya," padahal kayak, eee, orang-orang yang lain tuh kayak, apa, buru-buruin gitu loh.
Iya iya. <chuckles> Aduh, lagi pertama kayak gitu ya kebanyakan ya orang-orang, ya. Mmm. Iya iya. Iya. Ah, iya? Heeh, betul. Iya, ya ya. Eh, heeh. Iya kan? Heeh. Oh heeh. Oh iya, benar. Maksa-maksa gitu kan, nyuruh-nyuruh. Iya, nanti ya kadang-kadang
Heeh heeh, heeh betul. Tapi Kakak jadi mengharga
Mhm.
Kenapa Kak?

Iya, betul banget, memang ya kadang-kadang pasti ada satu dua gitu ya, yang julid atau yang bawel di keluarga. <laughs>
Oh. Heeh heeh. <laughs> Iya iya, dia bilangnya kayak peduli ya, tapi kayak kalau peduli mending kamu diam, gitu kan. <chuckles> Heeh heeh.
<laughs> Itu dia, aduh, nah, kalau Kakak sendiri gimana nih, apakah keluarganya anteng gitu ya, kalem gitu kan, asik kan, atau ada juga nih yang cerewet?
Heeh heeh, heeh heeh, heeh heeh. Mhm mhm. Well kalau ak keluarga aku biasanya anteng-anteng aja sih, Kak. <tsk> Kayak heeh, jadi kayak eb tapi ada 1 tante yang emang dia deket banget sama aku ya, tapi kayak dari kecil kayak sayang banget, kelihatan gitu lah, mungkin kayak Ibu ke-2 gitu lah rasanya. Terus, mmm, apa, dia tuh kayak mendorong aku untuk kayak, "Daftar PNS dong daftar PNS dong!" Gitu kan, kayak padahal aku heeh, padahal aku udah kerja nih ya, dan aku kayak aku, eee, maaf banget nih, aku nggak mau gitu jadi PNS, gitu kan, tapi kayak, eee, tante aku iya, tante aku sama anaknya, yaitu sepupuku tuh, kayak, "Daftar PNS loh daftar PNS loh!" Kayak, "Gak mau, kalau mau, kamu aja," aku bilang ke sepupuku kayak, "Kamu aja daftar."
Ah, oke. Iya. Heeh. Iya. Oh, heeh, iya iya iya. <chuckles> <chuckles> Iya kan, mhm. <chuckles> Iya, kenapa sih suruh-suruh. Iya, rese banget deh. Kan masing-masing orang punya, apa namanya, preferensinya sendiri ya, ada yang pengen jadi ini, pengen jadi ini, gitu kan. Nah, kalo kitanya sekarang udah nyaman ya kenapa enggak, gitu kan ya. Ada-ada aja. <chuckles>
Iya, betul betul. Beh Nah. Iya, betul betul. Heeh heeh. Betul, betul, <chuckles> iya iya, dan aku tuh, eee, apa, pernah, Kak, kayak kerja, eee, waktu itu jadi pegawai, apa ya, kontrak gitu ya, tapi bukan pegawai honorer ya, jadi kayak pegawai kontrak di pemerintahan gitu, waktu lulus. Heeh, terus habis itu, eee, emang kayak waktu itu ada project, eee, tahunan, jadi kayak cuman 1 tahun gitu, terus aku ngerasain kan, maksudnya aku udah tahu rasanya kerja di pemerintahan dan gak mau, gitu. Jadi kayak, eee, <chuckles> mere aku udah bilang, "Aku udah pernah ngerasain ya, aku gak mau lagi nih kerja di pemerintahan," tapi mereka tuh kayak heeh, mereka tuh kayak, eee, menekan itu ya, "Enak loh, sejahtera," gitu katanya, kayak, aman loh dari, apa, badai heeh. Nah, iya, "Aman loh kan, apa, dari badai lay off," gitu. Terus kayak, "Hmm, gimana sih ngomonginnya," kayak gitu. Kakak pernah juga yang PNS-PNS itu?
Iya. Heeh. Iya iya, kontrak? Heeh, terus? <chuckles> Iya kan? Mhm. Ah, terjamin, ada pensiunnya, segala macem lah. <chuckles> Mhm.

Iya benar sih, aku jadi kayak le lebih menghargai gitu, kalau misalnya ada teman-teman yang melakukan kita seperti itu kan. Ya benar benar, paham dengan perasaan kita gitu kan, nah dia pengertian sebenarnya kan menikah pun, itu bukan menyelesaikan masalah hidup kita ya, seolah kayak kalau menikah udahlah. Padahal nggak juga iya kan, benar. Jadi, kalau ada teman yang pengertian dan kasih pandangan seperti itu ke kita jadi kan kita lebih nyaman gitu ya, jadinya nggak ada
Gimana? Hah, heeh heeh, oh, ya ya. <chuckles> Heeh, iya. Heeh, heeh heeh. Betul betul. Heeh. Ah? <chuckles> Nambah ya? <chuckles> Heeh, heeh, bener. Bener bener dan heeh. Iya. Heeh. Iya iya, betul. Betul banget dan kayak
Heeh. Kalau nggak kita kan jadinya nggak pede terus kan dikritik-kritik. M
Heeh. Iya, jadi kayak, "Ih apa, takut deh kalau ketemu." Nah, itu sama sih, Kak. Aku kalau ketemu kakak sepupu aku tuh kayak, "Aduh, aduh mager banget ini nanti bahas itu lagi nggak ya?" Iya bener, jadi kayak heeh. Dan orangnya tuh kayak tipikal orang yang apa ya? Demanding gitu loh apa ya, kayak ya itu kayak maksa gitu kan ibaratnya. Jadi ya kayak kalau setiap kakak sepupu aku ngajak ketemu terus kayak, "Eee, bentar-bentar ini lagi sibuk lembur," gitu bilangnya.
Betul. <chuckles> Malas ya kan? Mhm. Iya. <chuckles> Oh, iya Kak ya. Heeh heeh. Iya. Oh, cari alasan ya strategi khusus gitu ya. <laughs> Iya.
Heeh. Iya betul, soalnya takutnya itu kayak apa ya, ngefek ke kitanya gitu loh nggak sih, Kak?
Iya bener bener banget. Nah, aku juga pernah tuh kayak gitu kan saya lagi kumpul keluarga kan, rame terus ya cuman ya sapa-sapa dulu sebentar terus masuk kamarkan, terus kasih alasan, "Eee, ini ya maaf ya nggak bisa lama-lama ngobrol, hari ini WFH," padahal nggak juga tuh cuman nonton. Bilang aja WFH hari ini di rumah gitu seharian di kamar.
Heeh. Heeh heeh. Iya. Heeh heeh. Heeh. Heeh heeh. <laughs> Iya iya. <laughs> Betul banget, sebenernya kayak kita harus melindungi perasaan ya, karena kalau misalnya nggak dilindungi kan nanti takutnya stres, emang kalau kita stres mereka mau tanggung jawab. <chuckles>
Mhm. Nah, itu dia. Nah siapa lagi gitu kan yang memperhatikan diri kita, perasaan kita, selain kita sendiri gitu kan. Kadang-kadang malah keluarga sendiri kayak tante-tante tuh kan, mereka sendiri nggak jaga perasaan kita kan. Padahal itu kerabat loh gitu kan. Nah, jadi lebih baik ya, jauhin aja gitu orang-orang yang suka mengkritik gitu. Karena kalau misalnya kita nggak kuat, ya nggak apa-apa kita langsung kasih tahu kayak teman, eee, sepupunya Kakak tadi kan yang suka cerewet-cerewet pada saat kumpul kan. <chuckles> Benar benar.
Heeh. Heeh. Iya. Betul betul. M mhm. Iya. Iya. Betul betul. Betul. Heeh. Iya. Iya iya. <laughs> Iya iya, betul betul, tapi kayak apa ya, emang kita, eee, tetep harus belajar ya, untuk kayak menyampaikan perasaan karena, biasanya orang-orang kayak gitu kan suka malah melawan gitu ya, Kak. Kayak, "Aku nih peduli," gitu padahal enggak sih kayaknya tidak terdengar peduli sama sekali gitu kan.
Iya. Mhm mhm. Iya betul banget. Wah aduh ini emang nggak ada habisnya obrolan kita ini seru banget. <laughs>
<chuckles> Heeh heeh. Iya, betul, betul betul. Semoga nanti kita bisa bahas-bahas lagi ya, Kak, ya.
Iya siap, makasih ya.
Iya, Kak.